Okay, e pensi che questo tipo di comunicazione, ehm, influenzi un po' quando vi vedete? Il comunicare in maniera diversa, proprio di persona, l'utilizzo di questo social condiziona un po' il vostro parlare live oppure riesci a distinguere le due cose? Cioè, finché si tratta di utilizzare i social per una battuta, okay, live affrontiamo cose più profonde?
Mh. Mh-mh, mh-mh no, beh, magari un po' lo condiziona, perché mhmm ehm se vediamo entrambe la stessa cosa che è andata virale, ad esempio, magari se ne parla. Quindi sì, sì, sicuramente, sicuramente condiziona anche mhmm sì, anche quando ci vediamo dal vivo. Sì, sì s
Okay. Okay. Qua quando vi vedete. Ma volevo chiederti anche un'altra cosa. Prima mi dicevi che approfitti, magari, dei momenti di nanna di tuo figlio per, così, metterti sul divano, magari, col telefono e e rilassarti guardando dei video di TikTok. Ti chiedo: il tuo marito o tuo compagno, ehm, non accusano il fatto che, nel primo momento in cui tu hai del tempo, diciamo, libero, preferisci andare sul telefono piuttosto che dedicarti a trascorrere del tempo con lui e fare una chiacchiera?
Dimmi. Sì. Mh-mh. Sì. Allora, assolutamente sì. Parto col presupposto che mio marito è anti-social. Lui non ha non ha proprio neanche un s ma neanche LinkedIn, non ha proprio niente, perché lui ha, anni fa, fatto questa scelta, 2 o 3 anni fa, di togliersi da tutto, e va bene. E
<chuckles> Perfetto. Okay. Ti prego, dimmi come l'hai incontrato. Son curiosa a questo punto.
<chuckles> Ma pensa che io mio marito l'ho conosciuto cioè, su Facebook tra l'altro, quindi cioè
E come è successo? Se lui non ha niente, come ha fatto? Cioè, aveva un profilo in precedenza?
Eh, ma perché quan eh, sì, quando quando l'ho conosciuto, ehm, lui aveva un profilo su Facebook perché, mhmm, praticamente aveva appena pubblicato un libro e, allora, lo lo sponsorizzavano su Facebook e ehm, filosofia.
Un libro di?